إمم، إمم، فهمتِك آه، آه. وأي عادة عمومًا، يعني أي عادة سلبية يعني نعتبر نعتبر إن عادة الصحيان بدري آآ، قصدي النوم النوم متأخر وكده هي عادة سلبية شوية وممكن تتعالج، أي ع أي عادة سلبية عشان تعالجيها عقلِك نفسه بيكون رافض، لدرجة إن هو بيديكِ حجج كتير جدًا فوق ما تتخيلي، الحجج ممكن تتعالج على فكرة، يعني خ أي حجج ممكن تتعالج ولكن هو بيديكِ الحجج ليه، عشان ما يخليكيش تصحي بدري، لأن هو عامل حسابه إن هو هيصحى عارفة اللي هو عقلِك آآ، يعني إيه، بيقول لِك اللي هو أنتِ هتصحي بدري هترُوحي الكورس وهتتعبي طَب ما تخلّيكِ نايمة، ما تخلّيكِ نايمة، ده أنتِ هتنامي لحد بدري ورُوحي الكورس في نُص اليوم عادي جدًا بس هتضيَّعي وقتِك، بالضبط كده. بس أنا هاسألِك سؤال بقى أنتِ لما أنتِ أنتِ شخصيًا كده، لما تفشلي يوم أو 2 آآ، يعني، آآ، لما تفشلي يوم أو 2 كده يعني بتحسي بالإحباط والّا بتكملي للآخر برضو كده يعني؟ عايز أفهم الحتة دي عنِك.
فعلًا. باحس بكده فعلًا. أنت كأنك أنت في مخي فعلًا. صحيح. آآ، سؤال صعب فعلًا يعني باحس بالإحباط فعلًا، وباحس إن أنا ممكن يعني يعني ممكن أبقى مش عايزة أكمل في الحاجة، بس في الكورس ده بالذات، أنا عندي هدف كبير ومش هينفع إن أنا يعني أدِّي نَفْسي إحساس إن أنا ممكن ما أكملش فيه، أنا بأحبط و وباقعد حبطانة بقى، ما بالاقيش أي حاجة تانية إن أنا أعملها غير إن أنا أبقى قاعدة كده مش لاقية حل، زي اللي قاعد بيندب، يعني ما فيش خلاص ما دماغي مقفولة إن أنا ألاقي حاجة تخلّي الموضوع يمشي كويس على اللي أنا عايزاه. وبعدين أنا أحيانًا بانعس في الكورس، يعني طَب أنا راحة أستفيد وعايزة أركز، ف يعني بازعل على نفسي أوي بصراحة.
إمم. بس كده. آه. فاهمِك آه. فاهمِك. إمم. كأنِك ما خدتيش كفايتِك أصلًا. إمم، كأنِك ما خدتيش كفايتِك من النوم.
آه، فعلًا. باحس إن أنا يعني كل الوقت اللي أنا استنيته عشان ييجي وقتي في الكورس وأبتديه، ألاقي نفسي كده مش مِركِزة وتعبانة، فبجد أنا بازعل على نفسي فعلًا، و وعشان كده نفسي ألاقي حل يعني.
آه، آه، هي حاجة صعبة بجد يعني، فكرة إن أنتِ تزعلي على نفسِك كأنِك بتصرفي فلوس على الفاضي وكده وكأنِك هدف نَفْسه، بس فيه جانب إيجابي أنتِ ما خدتيش بالِك منه وده ممكن يسهِّل عليكِ الموضوع؛ إن في دافع ناحية الكورس أو دافع يخلّيكِ إن أنتِ تستديمي بقى على عادة جديدة كده، بحيث إن هي تتواقع تتوافق مع الهدف ده ماشي. هاسألِك بقى سؤال، أنتِ ما فيش حد حواليكِ كده بيدعمِك في ال في التزامِك بالعادات دي، يعني عندِك مثلًا أخوكِ يعني ممكن لو كلمتيه أو حاجة زي كده ممكن يدعمِك في الموضوع ده ويقول لِك ماشي ما فيش مشكلة، ما دام هو عارف مستقبلِك أو شايف مستقبلِك يخلّيكِ تبُصي لمستقبلِك، يعني ما فيش حد كده ممكن يدعمِك؟
إمم، معاك حق.